Des des os de quoi, pardon sur une plage?
Heu, alors très bonne, heu, question, je pense que c'est mi il y a il y a du mammifère je sais reconnaître les vertèbres de certains animaux, heu, marins, mais, heu, je pense que c'est aussi, heu, bah, heu, voilà, peut-être des chevreuils ou autres petites créatures qui ont fini dans dans l'eau ou autres et heu, qui sont rejetées sur la plage.
<laughs> D'ac OK. D'accord. Ouais, d'accord, OK.
Heu, pour l'instant, je je croise les doigts, je crois que je n'ai rien d'humain, mais <laughs> mais c'est vraiment, heu, ça c'est j'aime beaucoup après je je fais mes petites créations avec et heu, sinon c'est plus pour des couleurs aussi.
<laughs> D'accord, je le Ah OK.
Il y a certaines, heu, choses qu'on peut broyer, faire bouillir et ça ça permet de faire des pigments.